А расскажи, пожалуйста, как ты заводишь друзей в новом городе или на новом месте работы?
А, ну, ты знаешь, конечно, всё очень по-разному. Мне кажется, с местом работы как-то всегда проще с новым, потому что тебя никто не заставляет, да, с кем-то дружить. То есть всё происходит как-то, мне кажется, более естественно, да. Ну вот вы общаетесь там каждый день
Просто коллеги и коллеги, да? <chuckles>
Ну да-да, ну ты захочешь в коллектив, да, как, потихонечку узнаешь людей, начинаешь с кем-то как-то общаться. И вот бывает- хоп, и ты понимаешь: человек свой. Вот, что-то у вас есть общее, или вы очень там вдвоем легкие на подъем, да, и вы сразу начинаете
А, наоборот, а нету такого, что, допустим, вот ты работаешь на этой работе, потому что она тебе нравится, но, допустим, ну, как будто, ну вот у тебя нету выбора. Допустим, да, есть там 1 работа, которую, ну, вот, хорошая, допустим, зарплата, да, вот там, э, рост карьеры, допустим, да. Но там люди, ну, не особо хороши, и как будто ты вот чувствуешь себя вот, э, ну, потому что, допустим, там с соседом, да, вот, может, там, ну, "привет, пока и до свидания", да. А вот на работе ты постоянно должен как бы находиться, да, зарабатывать там деньги, там, себя как-то вот, м, там, не знаю, что-то обучаться новому. И получается, что эти люди постоянно в окружении, как будто, если тебе работа нравится, ты их не можешь избежать, не можешь там сказать, как соседу: "Пока, я ухожу", да. Как бы ты на этом месте работаешь себе. Н не окажется, наоборот, что, допустим, это как будто скованнее, вариант, да? Что вот на работе, вот если тебе не нравятся люди, как-то сложнее от них избавиться, ну вот от этих вопросов или вот как-то вот разговоров, если они тебе не нравятся, да. М, потому что ты постоянно находишься в этой среде.
Мгм. Да. <chuckles> Ну. Ну, ты знаешь, нет, у меня таких проблем нет. Я достаточно четко расставляю границы. И если это, ну, у меня правда была, м, разная работа и во время студенчества, и потом более серьезные, уже как специалиста. А, всегда мне удавалось выставлять рамки, границы таким образом, что мне никто в душу не лезет, если я не хочу, да. Ну, и как правило, я на работе так сдержанно и держусь. И были коллективы, которые, совершенно не мои люди, и вообще, а, да, мне с ними было некомфортно. Они вот действительно всё время пытались как-то меня, а, значит, а, да, в в там какие-то неэтичные подробности жизни расспрашивать, что-то еще, сплетничать. Ну, то есть то, что вот я вообще не категорически не приемлю. Ну, как бы просто я не считаю, что, я у меня никогда не было такого, что я прихожу на работу и хочу со всеми дружить. Честно, ну, как бы у меня мне это не нужно, мне да. Это работа, я прихожу работать, но она еще и вправду у меня такая связанная, не я не сижу в офисе типа с коллективом, да, большим. То есть это всегда работа там с клиентами, с пациентами, ну, то есть на 1 на 1, а не в коллективе, в толпе. Была работа в больнице, где мы сидели там в ординаторской, у нас были более тесные связи, да, то есть вот врачи отделения. И тогда- да, мне там, ну, как бы мы подружились, да, и с кем-то ближе, с кем-то дальше. Вот, там, с кем-то могу пообщаться. Но опять же, я считаю, что тут время само естественно всё расставляет, то есть вы там либо сближаетесь с кем-то, либо не сближаетесь, что тоже нормально. Вот, поэтому
Как некрасиво, мгм. Где эта работа? <chuckles> Ну, если, допустим, ты вот недавно, вот, не знаю, там, недавно, не недавно, но последний раз, когда ты переехала в новый город, да. Как у тебя вот, э, с твоими соседями? Вот н вот н вот новый город, как вот, э, <chuckles> не знаю, сколько там раз переезжала или не переезжала, ну, допустим, вот как у тебя с соседями? Вот вот там какие 1 впечатления нового переезда?
Да. Мгм. Ну, я как-то никогда ни с какими соседями сильно близка не была. Я считаю, такое: вежливая дистанция и решение каких-то насущных вопросов, да, в вежливой форме- это самое главное, что должно быть с соседями. Вот скока я нь
А было такое, что они как будто, э, вот как будто специально к тебе лезли, да. Как будто вот ты, как будто, ну, показываешь, что ты не хочешь, они всё равно там: "Ой, там та-та-та там". Ну, вот, как будто как будто хотят общаться. Как будто не с плохой стороны, но всё-таки как будто ты их не хочешь, да, вот так близко подпускать, но они всё равно как будто лезут.
Ну, как тебе сказать? Ну, у нас как бы такая была лестничная площадка, ну, в д в квартире, в которой я выросла. Но мы, правда, там все хорошо общались. Поэтому да, там бывают какие-то неуместные вопросы, но это как всегда в жизни. Ну что, если тебя, а, соседка в лифте начинает спрашивать, э: "Ну, что же вы там еще детьми не обзавелись? А почему? А как?" Ну, бывала такая ситуация. Ну странно, да, но я ее знаю, как бы хорошая женщина.
Да, какая тебе разница, да, вот кто кто ты, что ты, зачем тебе это знать, да вот. <chuckles>
Да мне даже ни дело не в этом. Я знаю, что она- простая, хорошая женщина, да, просто она не понимает, почему это неуместно спрашивать в толпе людей, да. У кого у кого-то вообще, э, неуместно спрашивать, да, почему у кого-то есть дети или их нет. И уж точно не вот в такой форме. Но я как бы зла на нее не держу. Я просто отшутилась, и я так делаю с такими же родственниками, да, которые также меня спрашивают. Я не считаю, что, м, ну, как бы, что-то вот это прям страшное, да, потому что злого умысла не было. А, у меня нет проблем с, ну, с какими-то навязчивыми соседями, честно скажу. Вот здесь, там, куда я переехала там год назад, всё очень дистанцированно, мы не сближаемся, как друзья.
Да. Как бы ты умеешь вот строить эти границы, да? Личные границы как бы, мгм.
Ка конечно, да. А как еще? Ну вот ты как-то па подал, ну, не знаю, приглашаете человека там, м, р раз на ужин, да, там, 2 на какое-то мероприятие. Ну, вот 1 раз как бы, да, как-то как-то сказал, что занят, 2 раз сказал, что занят. Но, как правило, люди всё-таки понимают, да, что что-то не так, вот.
И просто надо надо, как будто, отцепиться <chuckles> от человека.
<chuckles> Ну, я не знаю, как-то, да. Ну, б были такие люди по жизни, которые очень хотели общаться, а я с ними не хотела, да. Ну, как-то я давно живу на свете, и и мне, наверно, ну, не так это сложно, я всё понимаю, с кем-то я действительно из вежливости могу пообщаться, да, просто провести какой-то, там, если человек одинок, ну, ему грустно. Ну, я, конечно, поддержу, но близкой друж это не станет дружбой, это всё равно будут какие-то приятельские отношения. А вот щас в я живу в новом городе, да, вот чуть больше года. И в и в да, как бы тут вот я тоже решила, что я не буду вот как бы специально искать каких-то новых друзей. Потому что, ну, у меня есть друзья, да, в других странах, э, я могу поддерживать с ними связь онлайн.
Н-да. Вот интересно, ага. А не обидно, что они далеко, а вот ты, допустим, не можешь встретиться с ними, там, погулять? Вот, допустим, а как ты вот в новом городе, допустим, выбираешь, с кем гулять? Ну, допустим, там, да, можно со семьей, но вот если ты хочешь не с семьей, а вот с какими-то друзьями, какими-то там подружками, да. Вот не было не было такого, что, допустим, ты куда-то там выходила и, допустим, ты настолько с кем-то хорошо сдружилась? Может, там куда-то, ну, к если ходила на какие-то занятия, какие-то там танцы, какие-то, м, не знаю, какие-то, м, кружки, вот какие-то, д для взрослых, да. И как будто ты, ну, познакомилась с кем-то, либо даже на на той же самой работе. Может, кто-то настолько тебе близок показался, что, как будто, ну, не конкурент какой-то, да, который он там человек, который с тобой конкурит, кто у к у к кого лучше позиция, да. Ну как бы, как бы ты общаешься с ним хорошо, и вот можно с кем-то выйти вот, погулять.
Мгм. А, ну я тут, у меня есть какой-то круг общения, конечно, но я тоже себя не заставляла, не было самоцели, потому что некоторые люди прям приезжают, и: "Я пошла искать подруг". Там начинаются какие-то в чатах общения: "Давайте пересечемся, пообщаемся". Вот я так никогда не делала, потому что я прекрасно понимаю, что вероятность того, что я слу случайным образом просто переписываюсь с человеком, а, да, там 1 раз в жизни, и он мне прям будет, э, интересен, и так классно мы проведем время вместе, ну, вероятность этого не так высока. Потому что мы все взрослые люди, у нас свои интересы, да, мы со своей спецификой. А, и как бы лучше дать просто себе время, потому что у меня тут есть круги общения разные. Я тут иду учусь очно, у меня есть какие-то дополнительные, там, а, интересы, у меня есть, там, заведения, в которые я хожу, да, такой бар, ну, типа, где все общаются очень легко. Конечно, я потихонечку, ну, начала понимать, что с кем-то мне хочется общаться, с кем-то не очень. Но главное, единственное, что я вот точно решила, что я не буду просто как самоцель, да, вот, соглашаться или приглашать кого-то куда-то.
Ну, как будто сами придут, да, если вот как будто с само будет дано, да, вот, э, само как-то не специально, вот не на вот не, не так яростно, вот ищешь, чтобы просто найти кого-то. Нет, просто най найдутся и найдутся. А вот, допустим, последнее место, где ты с кем-то, вот, э, допустим, ты вышла на улицу, да, и вот, э, ну, ты куда-то пошла. И, допустим, вот, э, вот самое последнее место, самый последний момент, когда ты с кем-то вот познакомилась, и довольно-таки хорошо, может, там, даже в этом баре, ну, или еще куда-то, может, ты пошла, и ты с кем-то так хорошо поговорила, так, вот, э, душа в душу, да, как его, ну, или бы просто чем-то поделилась, и человек вроде бы показался интересным, там, для общения. Была такая вот ситуация недавно или вот последняя ситуация?
Ну, как бы, что если А, да. М, да. Ну, не то чтобы прям совсем недавно, нет. Я думаю, что, в основном, да, это всё вот, э, люди там с, э, ну как бы, в грубо говоря, с учебы, да, где мы пересекались, и мы вот как-то просто начинали общаться и такие: "Да, отлично, пойдем куда-то, пойдем". Единственное, что скорее вот это было мероприятие, которое объединило, это моя была инициатива. То есть есть, ну, квизы, на которые люди ходят, разгадывают там, да, вопросы, угадывают какие-то викторины. Я такие штуки люблю, я хожу на них давно и ходила в стране в родной, и потом в 1 стране, где жила, во 2. Ну вот. Но ну, он проходит на английском языке, поэтому там такая международная тусовка. А, и я как бы понимаю, что кому это может быть интересно в моих знакомых. И вот я начала их приглашать: "Не хотите ли вы?" Потому что, ну, команда нужна как бы там человек 5, да, вот. И это нас очень объединило, да, как бы раз в месяц вот теперь как бы есть люди, с которыми мы ходим на эти квизы. Вот. Это мои знакомые хорошие. Ну, мне кажется, вот у нас укрепляются как-то отношения. Мы потом еще сидим, общаемся после этого квиза в этом баре и как бы прекрасно ся чувствуем. Естественно, у нас много там общего.
Мгм. Ну да, интересное занятие, ага. Если Ага. А если не секрет, а вот эти вот, э, знакомые, откуда они появились, вот, в новом городе, допустим? Вот как ты их нашла, вот этих знакомых, которых ты зовешь, а, на вот этот, э, в это ми миро пиро мероприятие?
А, ну, это учеба, у меня очн ну такой, очно-заочный формат, то есть обучение, и, в принципе, это, ну, это в основном люди, которые тоже переехали, в основном русскоязычные, но есть там и ребята: 1 там, а, парень местный, 1 из, э, соседней страны тоже, да, п приезжий. То есть, ну, вот мы с ними как-то зацепились, да, и я понимаю, что мы не настолько прям дружбаны, чтоб ходить там каждую неделю куда-то вместе, но периодически мы где-то просто сидим, общаемся, где-то кофе пьем. И вот, ну вот, последний раз, да, там. Это вот последнее, да, новое из такого объединяющего- это, действительно, квизы. Но, а познакомилась я со всеми этими людьми через, э, свои учебные заведения, вот мы там вот делаем.
Мгм. А допустим, вот, э, э, ты, в принципе, часто пе переезжала вот в другие страны, или это было, допустим, только 1 раз? И, допустим, сложно ль было ли тебе вот как-то, ну, ты как будто намеренно, вот как и ты раньше упомянула, и и людей не ищешь, да, они как будто сами могут там найтись: либо по работе, либо там по учёбе. Но вот, э, как бы, и бы бывало такое, если ты вот несколько раз перемещалась, да, меж странами, может, там было такое, что вот было сложнее как-то вот, э, там специально, не специально вот как-то с этими людьми пообщаться, потому что как будто то времени не было, то ещё что, ты как будто была не не чуть ли не одна, да, без друзей, или те у тебя постоянно какой-то круг общения?
Мгм. Ну нет, у меня было такое, что я переезжала, когда впервые из родной страны, да, в другую. Да и мы даже поменяли город, потому что, а, там, где мы жили, э, ну, как бы не было никаких знакомых, и вот не не было какого-то настроения, желания, э, какой-то круг общения заводить, а получилось, что в этой же стране, ну, а н на другом ее конце как раз жили ребята, которые давно туда переехали, мои приятели хорошие, и у них уже была очень классная компания. И мы однажды просто съездили к ним, ну, просто провести время, ну, как бы остались, задержались, вообще приехали на 3 дня, задержались на 10, вот. И, м, получается очень интересно, что, ну, мы начали общаться вот с этой большой шумной компанией, и так вот в итоге прожили там еще год, вот. То есть поменяли даже город для этого, да, потому что там была классная компания, да.
Мгм. А, ничего себе! То то есть был был такой опыт, да, когда, вот, было сложно найти людей, потому что, ну, просто как будто вы жили, ну, не не в том городе, да, как-то было, ну, вот неуютно, и вы п поменяли. И тогда уже появились какие-то там знакомства, какие-то там, а, люди, с которыми можно пообщаться.
Ну, я скорее говорю, п больше это с связано с те с нежеланием, да, то есть вот прям. Я говорю, я не понимаю, что это такое- выйти и заводить друзей. Ну вот просто ты как на охоте, как я не знаю, как как в баре кого-то цеплять, да, ну, то есть что это такое? "Привет, как дела? Давай дружить". Ну, как это, да? Ты же так не будешь делать. Да, то есть тебе да, да. То есть, ну, поэтому тебе нужно что? Значит, начать штудировать интернет, искать что-то по интересам, да. Вот это можно сделать, и действительно есть вероятность того, что ты найдешь людей, с которыми тебе действительно классно, но это прямо как отдельная работа такая, да, и если ты как бы у тебя есть энтузиазм большой, и ты понимаешь, что ты в этом месте надолго, да, то, наверно, в этом есть смысл. Я бы так и делала, если б я 1 страна, в которую я переехала, я знала, что я там буду жить, да, и вот этот город. Я бы начала какую-то сеть контактов, да, как бы развивать, да, искать по интересам. У меня их много разных, с удовольствием. Ну, мне просто не надо было, я знала, что я оттуда уеду, и й я нашла такой вот компромисс: мы лучше поменяем город, вот, и будем уже в в в коллективе, который нам понравился, ну, в такой тусовке. Вот. Потому что мы знали, что мы все поразъедемся потом дальше. А это был промежуточный такой этап в нашей жизни. А вот сейчас здесь я уже просто не форсирую. Для меня, действительно, важнее качество, да, чем количество. Мне не нужна толпа какая-то. Ну, я взрослая девочка. У меня есть мои друзья, да, с которыми я общаюсь очень давно, которые знают меня очень хорошо. А есть вот приятели, да, которые теперь потихонечку кто-то из них, ну, наверняка станет мне близким другом. А, да, но пока я еще всё равно, я не могу как бы. Друзьями я вот называю- это всё-таки вот как, по прошествии времени, мне кажется, да, вот. А приятели- да, есть хорошие. Мне кажется, что вот общие интересы- это самое главное. То есть в вот, я, допустим, активная, я люблю на всякие мероприятия, ходить куда-то, движухи какие-то.
<laughs> Ты кто? А я хочу дружить. <chuckles> Мгм, да. То есть тебе нравится вот куда-то уходить, что-то вот новое пробовать, да? Как будто и тогда автоматически эти люди как будто, ну, находятся, потому что общий интерес. Да, это очень, кстати, вот хорошая тактика. Мгм. Да, да, вот если вот так подумать, это очень хороший, вот, момент, да? Не то чтобы, как вот ты ск выразилась, что как будто ты идешь на охоту. Да, вот эти люди, может, они даже и не хотят, они просто сидят там в там в баре или где-то они там в своих там каких-то мыслях, ты такой: "Давай дружить, ты мне понравился". Они такие: "В смы ну, как бы, отстаньте, э, женщина, да, чё вы от меня хотите?"
Да, да. Да-да, ты просто приглашаешь. Мгм. Да, то есть я Мгм. Да, да. Конечно. Да, да, давайте по <chuckles> Вот именно, да, да, и как бы я такое тоже чувствовала, что, да, люди какие-то прям очень хотят прям дружить, да, вот это: "Давай мы туда сходим, это всё запланируем, там миллион". А я как бы не хочу, но мне не очень еще комфортно, да, ну, м не очень мой человек. То есть я как бы немножко дистанцируюсь, иногда могу на какой-то тоже сама там, ну, это уже как этикет такой, да, ну тебя приглашают всё время, ну ты не можешь, да, как бы всё время говорить "нет", но можешь как бы предложить какую-то альтернативу, не поездку там на, там, н на 3 дня, как тебе предлагают, и ты понимаешь, что это чересчур, да, провести 3 дня с практически чужим человеком, а вот там: "Ну, пойдем куда-то вечером посидим". Ну, как бы это да, да, тут я соглашусь и сама как бы с удовольствием предложу. Вот, наверно, какие-то такие вещи, а там уже дальше вот оказывается, что кто-то любит квизы, кто-то любит там, э, ч ну, как обычно, книги, кино, там что-то такое, да, всегда есть объединяющее- на концерты ходить. Много фестивалей у нас проходит, поэтому, да, много всего. Вот так вот. Да.
Ну, поэтому вот круто. На самом деле, да, не надо, не надо никого, я так поняла, а, на ни на кого охотиться. <chuckles> Сами найдутся, если если в а как бы судьба даст, правильно.
Да, да, не заставлять. Ну, быть открытым просто, да, да, и поэтому и люди как бы это видят, чувствуют, и как бы всё происходит более органично. Вот так. Спасибо.
Ну, круто тогда, спасибо и до встречи.
Пока.